Да, да да, и не надо себя, мне кажется, сравнивать с другими. Всегда кто-то найдется к э, да, всегда всегда можно найти лучше, да? Но на самом деле ты никогда не знаешь. Ам, надо соревноваться, если соревноваться, то только с собой. А, со своими страхами, со своими какими-то, да, там неуверенностями. То есть побороть в первую с с очередь это, а остальные это уже второстепенно.
Ну да. Слушай, ну спасибо тебе за разговор. Мне было очень приятно услышать вот такие, а, мотивационные, э, слова от тебя, и спасибо, что вспомнила этот фильм. Меня он прям <chuckles> тоже замотивировал. А, в общем, если что, обращусь к тебе снова. <chuckles>
<chuckles> Хорошо, обращайся, пожалуйста, ради бога, когда хочешь. Я уверена, у тебя всё получится.